إمم. بُصّ، أنا عاوز أقُول لك على حاجة كده بصراحة ومحتاج يعني إيه، <tsk> محتاج نصيحتك فيها لإني فعلًا عاوز أشغِل وقت فراغي بأي حاجة، لإني على طول حاسس إن وقت الفراغ دوّة ده عبارة عن مضيعة وقت، وقت كده إضافي ما لوش أي لازمة خالص ما بيتعملش فيه أي حاجة، أنا نَفْسي ما باستغلّوش بأي شكل من الأشكال، فأنا نِفسي أتغلّب على الشعور دوّة ونِفْسي فعلًا أستغل وقت الفراغ بتاعي دوّة وما أحسش إن هو مضيعة للوقت كده وخلاص.
إمم، فاهمك، فاهمك طبعًا ومقدّر قد إيه أهمية الوقت بالنسبة لك، ولو ضاع منّك جزء من وقتك هتحس كده إن أنت مش بت مش بتنتج حاجة، والانتجاية بالنسبة لك مهمة جدًا في يومك عشان تحس إنّك بتعمل حاجة تحس إن أنت مكمّل في حياتك، تحس إن أنت ما ضيّعتش وقت كتير، الموضوع ده مهم جدًا و ومقدّر جدًا أهميته بالنسبة لك، بس برضه علشان تقدر نقدر نفهم الموضوع أكتر، عايزك تقول لي كده، يعني أنت إمتى بتحس إن الوقت الفراغ ده مضيعة أوي بالنسبة لك؟ يعني مثلًا إيه الحاجات اللي أنت ممكن تعملها تقول لأ أنا إيه اللي أنا عملته ده أو ان أنت ض إنّك ضيّعت وقت كتير؟
إمم. بُص أولًا ألاقي نَفْسي في وقت الفراغ دوّه باحس إن أنا ب ب يعني أكتر حاجة باحب أعملها ف فيه اللي هو بالعب games، اللي هو بالعب مثلًا على الPlayStation، بالعب آمم games مثلًا على الموبايل، فباحس إن ما استفدتش حاجة، إيه يعني بالعب games! فأنا دلوقتي ب عشان كده بعيد الإحساس دوّة ييجي لي بشكل كبير جدًا، لإني باحس بالإحساس ده أكتر بعد ما باخلّص الgame اللي أنا بالعبه سواء كان على الPlayStation أو سواء كان على التليفون أو سواء حتّى كان على الLaptop، باحس إن فعلًا الوقت راح على الفاضي ما ما استفدتش أي حاجة، بعد ما أخلّص لِعب طَب وباقعد أقعد كده مع نَفْسي، طَب إيه اللي أنا عملته دوّة، ما أنا ما استفدتش أي حاجة من اللعبة اللي أنا لعبتها ديّة ولا استفدت حاجة علمية ولا ولا حتّى حرّكت مُخّي في حاجة ولا أي حاجة من الحاجات دي كلّها. فعشان كده الإحساس ده بدأ ييجي لي بشكل كبير جدًا، ودي أكتر حاجة بصراحة باعملها في وقت الفراغ بالذات يعني.
إمم.